Gostaria de uma opinião a respeito de algo que eu sinto e e e, assim, isso começou há muitos anos aí atrás, né, que, eh ansiedade. Eu já tenho ansiedade, mas isso começou quando, eh, eu viajava, sabe. Eu estava viajando, e quando eu vou viajar ainda, né, eu tenho isso. E eu tenho essa ansiedade em visitar lugares novos, assim, me dá um, eh, um pavor. <chuckles> Eu tenho um pavor, assim, de de lugares que eu não conheço, né, e o medo do desconhecido, como que vai ser ali: "Será que ali eu vou passar mal?", "Será que ali eu vou ter alguma fobia?", "Será que ali..." Entendeu? Tem vários nossa, vários motivos aí que que eu, né, vou te contar.
Sim. Ok. Ok, pra eu poder sim, pra eu poder te ajudar de uma forma melhor, me me responda uma coisa: você costuma viajar sozinha ou acompanhada e em que parte da da viagem, do passeio, lhe causa mais essa ansiedade? É antes de ir, é ao chegar, é no caminho?
Olha, eh, é uma etapa aí, né. Eh, eu costumo viajar com o meu marido, né, Eh, co co qual quer dizer, antes era só eu e meu marido. Agora é eu, meu marido e meus filhos, né, e e isso não mudou, né, mesmo com os filhos nascidos e tudo, eu continuo tendo essas essas crises de ansiedade, né, em explorar lugares novos, enfim. Eu vou te explicar um pouquinho que que eu sinto, né? Eh, por exemplo, né, já aconteceu que eu, eh, eu fui num eh, assim eu já pra já começa ali, né, as etapas. Já começa no aeroporto, que eu já fico ansiosa, porque eu vou ter que pegar um avião e eu não gosto. E eu já fico com essa ansiedade. Já começa ali. Mas não porque o avião é algo novo, né, mas é que o avião eu já não gosto pelo fato da ansiedade, que eu f tenho que ficar muitas horas ali. Eu não consigo, né, sair daquele local, eh, mesmo que eu quisesse, né, não tem como. Eu tenho que ficar ali, eh, sei lá quantas horas. Depende do lugar, né. Normalmente, quando viajo, vou longe, né. E sempre, né, ou Europa ou, sei lá, outros, né vários países aí, Estados Unidos, enfim. Então eu já, eh, crio essa ansiedade. Já, já ela já começa antes do da viagem, entendeu? Uns 2 dias antes, já começo a passar mal. E passar mal mesmo, assim. Me dá vômito, me dá dor no estômago, me dá, eh eh, dor na barriga, me dá tudo. E e aí, eh, e esse é um dos do dos, né, dos fatores que que eu começo ali. E o fato de ir em lugares novos, por exemplo
Ok. Entendi. Claro. Caramba.
É, eu fui pra Sydney, na Austrália, e e da Austrália, né, ali, eu conheci, ali, é muita natureza, foi bacana, tal e de lá eu fui pra Nova Zelândia, aí, chegando na Nova Zelândia, eh, eu fui num numa cidadezinha que, eh, os esportes eram radicais e eu nem sabia que eu estava numa cidade de esportes radicais, assim, eh, é porque quem escolheu foi meu marido e a gente não teve essa conversa, né?
Ok. Caramba.
E e, aí, sabe, eu andar naquele teleférico que me levava lá para um para um monte não é a altura, é o medo do desconhecido mesmo, o medo de ficar, ali, quebrar.
Entendi, você não tá acostumada com aquilo, não é uma coisa habitual, e, aí, você fica meio receosa, agora, essa essa ansiedade, você acredita que vem da onde? Por exemplo, é, perfeito, tem a questão do avião, que, realmente, às vezes, é muito incômodo, que você fica muitas horas, ok, mas é o quê? Você, se se sim, se você, por exemplo, planejar toda a viagem passo a passo, roteiros curtos ou ou coisas que que que lhe tragam, assim, mais relaxamento, por exemplo: "ah, vou conhecer um lugar novo, mas em algum momento eu vou fazer uma aula de ioga ou um pilates, algo pra me relaxar." Será que não seria uma uma boa no no teu caso?
É, é. Uhum. Uhum. Eu sinto hã? Uhum. Uhum. Aham. Olha, eu n pode ser sim, eu nunca fiz isso que você tá falando, eu acho interessante, porque eu nunca pensei nisso, eh, eu sempre é porque, assim, né, quando a gente eh, quando eu viajava mais, né, quando, eh, eu não tinha filhos, eu viajava muitas vezes no ano, né, durante o ano, então era uma coisa assim: "Ah, vamos pra onde? Ah, vamos pra Austrália, de lá nós vamos pra Nova Zelândia, de lá nós vamos", então pra mim é assim, eu vou lá pra Austrália, vou andar, vou conhecer lá, né, a as coisas que que eh, turísticas e não turísticas, mas sem né, mas, aí, eh, diante de situações, de lugares que que, por exemplo, uma coisa que outra coisa que eu não gosto, também, e já aconteceu lá, foi na Nova Zelândia, que eu tive que ir num passeio que eu tinha marcado, mas eu não sabia como que seria, só falou: "Ah, é numa mata linda, que você vai ver os pássaros da região, tal", eu adoro, né, natureza, adoro tu mas eram três horas e meia, era, não, tre era exatamente, era 3:30 num ônibus, numa estrada que pegava um monte de gente que que as pessoas que estavam fazendo trilha e, aí, chegava nesse lugar, que era, exatamente, uma mata e teve que passar dentro de um túnel que só passava o ônibus apertado, assim, sabe? E dentro de uma pedra bem rústica, exatamente, e eu não estava p preparado, né, pra aquilo, ali.
Sim. Ok. Sim. Mas a mata era meio fechada? Era trilha? Caramba. Uma coisa bem rústica, selvagem. Sim, é, é. Realmente, tem certas coisas que causam, realmente, um certo pânico, uma ansiedade, mas, assim, tem várias técnicas que você pode usar num numa situação, eh, dessa de planejamento de viagem ou durante a viagem, anteriormente, como eu falei, um yoga, um pilates ou também uma técnica também de respiração, v é, você tentar também contato com os animais, ir num parque, ver ver natureza.
É, é. Uhum. Exatamente, é. Nunca tinha pensado em fazer isso. Isso eu gosto, exatamente, isso eu adoro então e e e isso, né, quando acontece, as coisas saem fora do controle, que foi o caso, né, desse daí, que essa viagem, aí, depois você anda nesse ônibus, você chega lá num numa montanha, né, imagina, na Nova Zelândia, que você vê aquelas paisagens de filme, que você tá num abismo, aquelas cachoeiras gigantescas, tal, aí, ali tinha um avião, que você ia pegar o avião, ia você você ia voltar de avião, né, essas 3 horas e eu falei: "Não", me deu o maior pânico, sabe, aquele pesadelo que a gente sonha que a gente tá do lado de uma cachoeira com o avião passando, assim, aquela frio na barriga? Eu falei: "Não, eu não consigo entrar nisso, eu vou voltar, pelo amor de Deus", falei para o homem do ônibus: "Moço, eu vou voltar com o senhor, o senhor pode ir pra qualquer lugar que eu vou junto", <chuckles> que eu eu tenho medo, sabe? O no o medo do do novo, do desconhecido, realmente, mas vale a pena pensar nisso que você falou. Uhum.
Sim. Sim. Caramba! Sim. Hum, é. Eu imagino, imagino. O e ou Claro, claro, e outra coisa, também, que você você pode fazer, é você preparar toda todo esse roteiro, pra que não tenha nenhuma eventualidade ou que que você não seja pega de surpresa, digamos assim, sim, é claro é claro que alguns momentos podem ocorrer alguma coisa eventual, mas caso você passe a organizar o o roteiro, fique a par de todo o passeio, eh, a chance cai muito, né, de disso acontecer e creio que você vai ficar muito menos ansiosa e, assim, tente também fazer alguma ta alguma técnica pra tentar, realmente, relaxar, respirar fundo, ficar tranquila, tentar também não ficar pensando muito, sabe? "Ai, poxa, vou pegar um avião, vou ficar tantas horas, não, poxa, eu vou pegar um avião, mas eu vou ver um filme que eu gosto, ah, tem um filme de comédia aqui que eu gosto, ah, não, quero ver um filme de suspense, ah, não, quero jogar um jogo, vou ler um livro", tente colocar algo que te interesse naquela situação, sabe? Que que, aí, você vai deixar aquele receio anterior de lado e vai trazer algo bom pra aquela situação.
Sim. Sim. De surpresa, é verdade. Uhum. É verdade. Hum. Uhum. Uhum. Sim. Ah, é é é algo que tem que tentar mesmo, eh, esse negócio de fazer a respiração, eh, eu já tentei, né, e, algumas vezes, até consegui um pouco, não não foi não me deu a crise depois de ansiedade, eh, mas, eh, eu nunca tentei eu não tentei mais, porque eu vi que já não deu e já parei, mas eu vou tentar novamente, porque é algo que funciona, porque não tem muito ou você vai para o medicamento ou você vai melhorar essa ca tem que melhorar, eu sei disso, sabe, melhorar a cabeça, só que é algo maior do que eu, sabe, é muito maior, assim, na hora que eu tô, ali, naquela situação, eu falo: "Ai, por que que eu tô que que eu tô fazendo aqui? Que que eu vim fazer aqui", né, é desse jeito. Uhum.
Sim. Sim, é é compreensível, é normal, agora, tente fazer de pouco a pouco, sabe, comece pequeno, vai devagar e depois você vai vai mudando, vai aumentando, porque você vai fazendo a coisa devagar e você não vai sentindo, daqui a pouco, aquilo ali vira um hábito, aí, quando você vê, já tá fazendo aquilo que te deixava nervosa e você nem está, vai tá tudo normal, tudo bem.
Uhum. É, uhum. É é algo que eu vou, né, que eu posso, eh, fazer novamente e pensar também nessa, de fazer um ioga, de procurar fazer uma umas viagens, também, diferente, né, não eh eh, por exemplo, eu não me questionei quando eu fui para lá, para esse lugar, eu nem perguntei, assim, para o meu marido: "Ah, como que é lá?", Ele falou: "Ah, é uma cidadezinha linda, é pequenininha", são só acho que eu não sei se era 13 mil ou 6 mil habitantes, era bem pequenininho, né, é isso, é aquilo, é, mas não falou assim: "Lá é o lugar dos esportes mais radicais no mundo", né, não sabia, então tudo lá é alto, tudo lá é lá em cima, tudo lá é bungee jump, né, eh, e e eu não na nasci pra isso. <chuckles>
Sim. Ana. Sim. É, e Então, e como como você disse anteriormente, que o desconhecido te assusta, te causa ansiedade, por isso que eu te aconselho a fazer dessa forma, planejar todo o roteiro para que não tenha nenhuma coisa, assim, de surpresa, como essa que você estava falando ou qualquer outra coisa, sabe, para que você sa saiba, assim, detalhadamente, o que você vai fazer, o que que vai ter, o que que você gosta, o que que você não gosta daquilo e, aí, para ficar tudo bem, tudo tranquilo.
Uhum. Sim. É, sim. Uhum. Sim. É interessante. É verdade, você tem razão, eu vou por esse caminho mesmo, eu acho que é interessante, aí, o que você falou e vou pensar nisso e olha, me ajudou bastante, sabe, agradeço, realmente, porque é bom, né, a gente poder falar e ouvir, eh, opiniões, enfim, foi muito legal. Obrigada, viu, eu agradeço.
Com certeza. Imagi imagina, precisando pode sempre contar comigo.
Ah, vou sim, eu chamo. <chuckles> Obrigada, viu?